กินค่ะ กิน แต่ว่าช่วงนี้ต้องกินแบบมีสติเนาะ เพราะว่าอายุอานามก็เยอะแล้ว การที่จะมีโซเดียมอะค่ะ มันก็ขับได้แบ้ แบบไม่เท่ากับเด็กอะ อัน น อันนี้คิดเองนะคะ เพราะว่าตอนเด็กอะรู้สึกว่า กินเท่าไรก็ ตัวก็ไม่ได้บวมมากอะค่ะ แต่ทุกวันเนี้ย สังเกตตัวเองเลยนะ ถ้ากินมาม่าแบบมื้อดึกอะค่ะ ตื่นมาหน้าจะเริ่มบวม หรือ จะแบบอวบอิ่มเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้น มันตระหนักได้เนี่ยแหละค่ะว่า อายุอานามขนาดเนี้ย โซเดียมก็เพลาบ้าง แต่ก็มีคิดถึงค่ะ อาทิตย์หนึ่งก็จะแบบสักครั้งหนึ่งอะ ถ้า อันนี้น้อยสุดนะ ถ้ามากสุดก็จะแบบว่าอยากกินวันไหนก็ต้มกินวันนั้นเลยอะค่ะ เอาตะ เอา เขาเรียกว่า เอาอารมณ์ตัวเองไว้นำเลย อา
อืม อือฮึ ครับ อ้อ เออ ห้าม เข้าใจครับผม เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเมนูโปรดอะนะครับผม <chuckles> ไม่ว่านานยังไงก็ เออ ชอบก็คือชอบอะ เพราะว่าแบบว่าปักใจไปแล้ว <chuckles>
ใช่ ค่ะ จริง

อยากจะสอบถามคุณครับผมว่าด้วยส่วนตัวคุณแล้วเนี่ย คุณมีประสบการณ์ในเรื่องของ อ่า การถูกตัดสินจากอาหารที่คุณกินไหมอะครับผม? ว่าแบบ เฮ้ย กินอาหารประเภทนี้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้ อะไรประมาณนี้ครับผม เคยเจอไหมเอ่ย?
ค่ะ อา เอาจริง ๆ นะ เจอบ่อยมากค่ะ เพราะว่าเอาจริง ๆ นะ ใช่ เอาจริง ๆ อาหารที่เรากินน่ะเราก็พอใจไง เพราะว่ารสชาติแล้วก็รสนิยมแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันน่ะเนาะ แต่เราอะโดนตัด สิน บ่อยมาก ๆ เอาจริง ๆ ถ้าพูดง่าย ๆ อะ เหมือนเรากินน่ะก็เป็นเรื่องของเรา อะ กลายเป็นว่า เหมือนเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจของคนอื่นน่ะ ในการที่เราถูกตัดสิน ถ้าเรื่องแรกอะที่นึกได้อะ ตอนที่แบบมหาลัยเลยค่ะ คือช่วงนั้นน่ะ เป็นช่วงที่เราอะชอบกินแบบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาก ๆ แบบว่าเขาเรียกว่าคลั่งอะค่ะ คือทุกวันต้องกินน่ะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าตัวเองจะชอบอะไรขนาดนั้น อะไรอย่างเงี้ย ก็น่ะ เวลาอยู่ ค่ะ อา
บ่อยเลยเหรอครับ? อา ๆ ๆ ๆ อืม ใช่ ๆ ๆ ถูกต้อง เลย <chuckles> อา ครับ อืม อืม ครับผม แล้ว อะฮะ จะถามว่าในการทานเนี่ย อ่า เป็นรสชาติเดียวหรือเปล่าครับ? หรือว่าแบบ อ่า เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ หารสทานอะ ทานไปเรื่อย ๆ อย่างแบบเจอรสไหนอร่อยหรือไม่อร่อยจะได้รู้?
ค่ะ เอาจริง ๆ ก็ทั้ง 2 อย่างค่ะ ก็จะมีรสต้มยำกุ้งเนี่ย อันนี้คือชอบอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติก็คือเป็นรสชาติแบบมาตรฐานอะเนาะ แต่ก็อย่างที่คุณบอก ใช่ ว่า อ่า มา ทั้งหลายยี่ห้อใช่ไหมคะ แล้วก็มีหลายรส เราก็บางวันน่ะ อย่างที่บอกว่ากินทุกวัน เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะกันที่แบบอยากลองรสอื่น ๆ ด้วยเนี่ย รสเย็นตา โฟ รส อ่า แล้วเขาเรียกว่า รสก๋วยเตี๋ยวเรือบ้าง รสนู่น รสนี่บ้าง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แล้ว เราอะชอบมาก แล้วเราก็เลยแบบเวลาที่เราจะ อ่า เขาเรียก ว่า ใน ห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อกับเพื่อนน่ะค่ะ ช่วง มหาลัยอะ เรามักจะหยิบมาม่าน่ะเป็นประจำ แล้วก็หยิบเกือบทุกวัน เพราะว่าเป็นคนกินอยู่แล้วไงคะ แล้ว เพื่อนเนี่ยแหละค่ะ หันมาเป็นแบบว่า เอาจริง ๆ ไม่ใช่เพื่อนสนิทหรอก แต่ว่าเป็นเพื่อนที่บังเอิญไปเจอกันที่แบบว่า เหมือน เหมือนเจอกันบ่อย ๆ ในการซื้อของ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า "อ้าว กินมาม่าอีกแล้วเหรอ นี่" เราก็แบบ อ้าว
อืม <laughs> ครับ มาตรฐานคนไทยเลยครับ ใช่ครับ อือฮึ อ๋อ อืม ครับ อืม อา ครับ <laughs> ใช่ครับผม ใช่ อา อืม เนาะ อ๋อ
เดี๋ยวนะ ฉันกินมาม่า ทำไม อ้าว ไม่ใช่ กำลังจะบอกว่า อ่า ทำไมถึงแบบว่า ทำไมถึงรู้ล่ะ อ่า ไม่ใช่ เนาะ เพราะว่า คือถามว่าตอนมหาลัยถามว่ามีเงินไหม ก็แบบ ก็ไม่ได้แบบฟุ้งเฟ้อได้ขนาดนั้นน่ะค่ะ แต่ก็ อ่า เหมือนพ่อแม่ น่ะ ที่แบบว่า เหมือนเราแบบอยู่สบายอะ แต่เราแค่รู้สึกว่าทำไมอะ ฉันกินแค่บะหมึก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย มาตัดสินเลยเหรอ ว่าฉันแบบไม่มีเงิน อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าแบบเขาเอาครัว อา มัน มันหนักเหมือนกันนะคำนี้
ดีนะ ขนาดนี้เลย เออ <chuckles> อือ ๆ ๆ ๆ อา ซึ่งมัน มันน่าจะเป็นเรื่องของ อ รสนิยม ถูกต้องไหม? มัน มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยอื่นเลย
ใช่ ใช่